जी, मतलब अल्टरनेटिव आएगा तो सही। जी।
मतलब ये चीज़ आ जाएगी कि कहीं कहीं एआई ही हाँ, जैसे एआई में हम जैसे किसी के मतलब बैठे हैं ना लगता है कोई कुछ सोच रहा है, तो ये वाला भी आ जाएगा जो वो सामने वाला सोच तो रहा है ये भी बता देगा एआई वाला। <chuckles> ये चीज़ें भी शुरू हो जाएगी।
हाँ, जी। जी, बिल्कुल आएगा पर मैं तो ये अ, ये समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा विज्ञान को तरक्की करने में अभी सैकड़ों साल लगेंगे, क्योंकि इंसानी दिमाग जो होता है
मुझे लगता है मुझे लगत ये तो मैं सोच रही हूँ अगर एआई वाला भी शुरू हो गया है ना, 10 साल पहले हमने सोचा था वो एक मूवी आई थी अ, प्रियंका चोपड़ा वाली लव स्टोरी त्वो फिफ्टी वहाँ भी ये रोबोट वाला शुरू हो गया था। तो हमें थोड़ा आईडिया मिल गया था कि हाँ, ये ये आएगा, मतलब ऐसा कुछ आएगा। तो अभी ये चीज़ें भी शुरू हो ही जाएगी मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ें भी शुरू हो ही जाएँगी।
हुँ। उ, जी। हाँ। उ, जी। हाँ। जी, जी, जी। जी।

जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अ, सहमत हूँ मैं, क्योंकि देखिए, कहीं न कहीं तो देखिए इसका ये होना ही था चा क्योंकि अ, पहले लोग बोलते थे, हाल ही में मैंने अभी एक <sniffs> पढ़ भी रहा था, कि एआई जो है अब सर्जरी भी कर सकते हैं। उन्हें ट्रेन किया जा रहा है, रोबोट को ट्रेन सर्जिकल ट्रेनिंग वो वो करने के लिए तो
चल ही जा रहा है बस का। हाँ। तो फिर अगर हम ये सोचें, तो ये तो एक मतलब प्लस पॉइंट ही है, बट एक ड्रॉबैक भी है, कि किसी का ऑपरेट हार्ट का होना हो, हार्ट की सर्जरी करनी हो, वो बंदा उस <chuckles> व्यक्ति के <chuckles> ग गॉलब्लैडर की सर्जरी कर दे, तो उसमें तो क्या करेगा, फिर वही बोलेंगे कि हाँ, एआई ने की है। तो फिर मतलब, वो चीज़ भी है ना।
जी। जी, जी, जी।